Allora, questa cosa che dici tu ha i suoi vantaggi e gli svantaggi. D vantaggio di avere le idee chiare e quindi perdere meno tempo quando vai a fare la spesa. magari rischi, ehm, di non buttare niente perché comunque, ehm, con un piano preciso, ehm, insomma è tutto ottimizzato, diciamo così. E tra l'altro, ehm, è anche, insomma, l e anche il risparmio di tempo è notevole. Lo svantaggio è che ti po poco, ehm, insomma, ehm, spazio all'immaginazione. Mi spiego meglio: se m ho voglia di pizza o comunque cambiare, ehm, un sushi una se po' dieta, e e l'aver pianificato un po' tutto ti, ehm, diciamo bloc
Mh.
dal fare delle pazzie improvvise che, uhm, alla fine può essere anche simpa cosa. Quindi dipende, ecco, se, ehm, voi siete, mhmm, inclini a ordinare qualche cibo, magari d'asporto, oppure no.
Assolutamente sì, capitano. Vengono quelle settimane, in cui magari non c'è proprio voglia di cucinare alla sera e quindi si va ad ordinare il classico cinese, piuttosto che la pizza, come dici tu. Insomma, non è solo una questione di weekend, ma è proprio una questione da mhmm, può capitare tranquillamente anche in settimana.
Certo. Ehm, insomma, concedetevi quant qualche, ehm, soddisfazione ogni tanto, quello s e anche al morale.
Guarda, io ti ringrazio tantissimo, intanto per avermi ascoltata, ma soprattutto per i consigli che mi hai dato, che guarda, prenderò assolutamente in considerazione per migliorare assolutamente la questione spesa. Grazie mille.
Grazie a te, quando hai bisogno sai che io sono q disposizione. Alla prossima.

Ti vorrei riuscire a trovare il modo per disabituarmi, e tornare a fare qualcosa di un attimino più, mhmm, regolare.
Mh. Beh guarda, e quindi se ho capito bene tu fai una spesa grande, e che ti dura una settimana, giusto?
A prima la facevo così. Mhmm, anni fa sì, ho sempre fatto così. Negli ultimi tempi, invece, che cosa faccio: uhm, faccio sì una spesa magari all'inizio settimana, ma non faccio più la spesa grande che mi possa durare tutti e 7 i giorni. Faccio, magari, una spesina <clicks tongue> che mi dura quei 2, 3 giorni, e poi immancabilmente mi ritrovo che devo andare a prendere quella cosa perché mi è finita, quell'altra cosa perché mi è finita, e vado poi a fare delle altre micro spese
Okay.
dove però effettivamente, oltre alla cosa che mi manca, vado ad acquistare anche quelle cose che in realtà non mi servono.
Ho capito. Ed è lontano il supermarket da casa tua? È un grosso sforzo andarci?
Assolutamente no, è proprio per quello, che ce l'ho veramente vicinissimo.
Okay, guarda ti facevo questa domanda perché, secondo me, non è male come idea fare tanto micro spese una spesa gigante ogni 2 settimane. Ehm, ti spiego perché: mhmm, spese hai più libertà anche di cambiare all'ulti momento una ricetta, se ti uhm, improvvisa di qualcosa, ehm, puoi organizzarti facilmente. Invece con una spesa enorme da 2 settimane sei vincolato a mangiare le cose che hai comprato. Quindi se ti viene una voglia improvvisa, magari, è più difficile, uhm, accontentare il palato Ehm, diciamo che non è sbagliatissima secondo me come idea, ehm, ai fini proprio di ottimizzare il cibo che è casa. Forse però dovresti mettere un freno alle cose, ehm, che magari pensi non consumare subito, e magari ti dedichi di più a mhmm, a quello che vuoi mangiare al momento.
Mh-mh. <coughs> Esattamente.